ใช่ค่ะ แบบรับออร์เดอร์มา แล้วก็ให้ทุกคนมารับที่ห้องเบรก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นแบบนี้ แล้วก็จะอะใส่รถไปทำงาน แล้วก็ โอ้โฮ ของเต็มรถเลย แต่ว่าโชคดี ใช่ ๆ แล้วสั่งก่อน
แบบเนี้ย อ้อ ๆ ๆ ๆ อา สั่งไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหม? ก็สั่งมันไว้ล่วงหน้า แล้วก็ถัดไปก็เอาไปให้ โอเค
ใช่ค่ะ ก็คือสั่ง สมมุติว่าวันเนี้ยเรา เราจะเปิดแบบออร์เดอร์ ข ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เปิดไปกลุ่ม LINE เลย แล้วก็ในออฟฟิศเราว่าใครจะสั่งมั่ง เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยตอนเช้าอะ เราเข้างานกี่โมงแล้วเราเอามาส่ง อะไรเงี้ยค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่า เอ๊ย น้องชายเขา เราชอบ คือน้องชายด้วยความที่แบบเรียนหนังสือตั้งแต่ปี 1 มาช่วยเราขายของแล้วก็ทำอาหารไปด้วย เออ แล้วพอเขาเรียนจบ เขาก็เลยไปเปิดร้านน้ำเงี้ยวข้าวซอยเอง อาหารเหนือเองอะค่ะ
อา ครับ อือฮึ อะฮะ อ๋อ เปิดเองเลยเหรอ? อุ๊ย อัน อันนี้คือเปิดแบบหลัง หลังจบเลยไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ หลังจบเลยค่ะ ไม่ได้ทำงานที่อื่น เลย ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เปิดไม่ไกลจากออฟฟิศเท่าไร
ทันทีเลย อ๋อ ไม่ได้ทำงานที่อื่นเลย อ๋อ โอ้ แสดงว่า คือแบบ อยาก ด อยากทำมากเลยนะครับ ถ้างั้นน่ะ ใช่ไหม?
ใช่ คือแบบมันมีแบบ เราเองหากินยากอย่างที่บอกเนาะ แล้วเราก็ชอบสูตรคุณยาย แล้วเราก็อยู่ในครัวกับคุณยายตั้งแต่เด็กอะค่ะ 2 คนพี่น้อง ถึงจะห่างกัน แต่ว่าเราชอบไปอยู่กับยาย คืออาหารทุกอย่าง แล้วก็ขนมทุกอย่างอะ เราแบบเหมือนได้รสมาแล้วอะ ถึงคุณยายเขาเสียชีวิตไป 10 กว่าปีแล้ว แต่ว่า แต่ว่าเรายังสามารถคงเอกลักษณ์ แล้วก็รสชาติของสูตรโบราณคุณยายได้เหมือนเป๊ะทุกอย่างเลย
อือฮึ ครับ อือฮึ อา ก็ ก็คือเรามีสูตรอยู่นั่นแหละใช่ไหม? เรามีสูตรตกทอดมาอยู่แล้ว อา
ใช่ ๆ ค่ะ
แล้วยังไงต่อครับ?
ซึ่งจริง ๆ ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียว คือวัส วัสดุ วัตถุดิบ งา แล้วก็อุป ทุกอย่างเราเอามาจากเหนือ เรามีร้านที่ส่งมาจากแถวบ้านเรา ที่เป็นของใหม่ แม้แต่พริก เครื่องแกง ถั่วเน่า หรือว่าดอกเงี้ยวที่เป็นเกสร ที่เป็น <tsk> ชูรสของพวกนี้ เรา ค ใช้ของสดใหม่ คือ คือมันไม่ได้แค่รสชาติอย่างเดียว กลิ่นมันได้ด้วย อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อ๋อ อ้าว ครับ อือฮึ แล้วอย่างงี้เนี่ย พอ อ่า ติดต่อ ซัปพลายเออร์ จากทางเหนือมาใช่ไหมครับ? อย่างเงี้ย เคยมีพวกปัญหาแบบว่า อ่า เสียระหว่างทาง หรือว่าไม่ได้คุณภาพขณะที่มา อะไรอย่างงี้บ้างไหม?
ค่ะ ใช่ ๆ อืม

โอ้ ขายดีมาก ๆ ด้วยความที่แบบว่าคนที่ออฟฟิศของเราอะค่ะ พอได้ทานเขาก็เลยแบบอยากจะไปกินที่ร้านเพราะมัน มันเป็นเส้นน่ะ
อา อ๋อ เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วใช่ไหม? ก็มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว
ใช่ แล้วเขาบอกว่ากินที่ร้านมันจะโอเคกว่า ใช่ค่ะ
อ้อ แล้วอย่างนี้อะครับ ตอน ตอนนี้คือยังเปิดอยู่ไหมครับร้าน?
ค่ะ ตอนนี้น้องเขาดูแลอะค่ะ ส่วนเราเองก็คือยังมี มี ข แบ่งหน้าที่กัน คือด้วยความที่คุณแม่อะค่ะ เขาผ่าตัดกระดูกทับเส้นเนาะที่เหนือ เราก็เลยต้องมีโอกาสมาช่วยดูแลคุณแม่ เพราะว่าคุณแม่เขาเองแบบยกของหนักไม่ได้ ก้ม ๆ เงย ๆ ไม่ได้ แล้วเราเองก็อยู่ในช่วงที่ต้องดูแลคุณแม่เป็นปีเลยอะ เพราะว่า อ่า เราเองก็อยากจะให้คุณแม่หาย ใช่ เราก็เลยต้องอยู่ที่เหนือ ยังไม่มีโอกาสได้กลับไป แต่ว่าก็เร็ว ๆ นี้อะค่ะ ก็อาจจะได้ไปช่วยน้องทำไปด้วย แล้วเราก็ freelance ทำงานออนไลน์ไป อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
อะฮะ อ๋อ โอ้โฮ เป็นปีเลย ครับ อือฮึ <chuckles> เออ อุ๊ย อันนี้ขอถามได้ไหมครับว่า อ่า คุณแม่เป็นอะไรนะครับหลัง?
ค่ะ คุณแม่เขาเป็นกระดูกทับเส้น คือด้วยความที่คุณแม่เขาแบบ ก้ม ๆ เงย ๆ อะ มันแบบไม่ ไม่ได้ท่ายากเลยเนาะ เขาก้มแค่ไปเก็บ อ่า ผักอะ แล้วเขาก้มไม่ถูกท่า เขาก้มโค้งลงไป ด้วย ด้วยความที่อายุเขาเยอะ กระดูกของเขาก็เลยเคลื่อนค่ะ นะคะ ซึ่งเขาเองก็ทำอาหารก็ไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ครับ อือฮึ อ๋อ ก็เหมือนเป็นปัญหาตามอายุใช่ไหมครับตรงนี้?
ใช่ ใช่ค่ะ ปัญหาตามอายุ แต่ว่า แต่ว่าอายุมันก็ไม่ได้เยอะเสียขนาดนั้นเนาะ ก็คือแบบว่า หะ ห้า 60 อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าการใช้งานมันไม่ถูกท่า มันต้องระวังด้วยอะค่ะ เราเองก็เลย อุ๊ย มีโอกาสได้แบบได้กลับมาอยู่บ้านที่เหนือ แล้วก็ได้ทำอาหารทุกวัน เหมือนแบบ สนุกอะ เหมือนเป็นการทดลอง แล้วให้คุณแม่กินคุณพ่อกิน อะไรอย่างเงี้ย
อา ๆ ๆ ครับ อา อือฮึ อา ครับ อ้าว! แล้วอย่างงี้เนี่ย พอได้กลับไปทำ บอกว่ากลับไปทำอาหารทำอะไรพวกนี้ ใช่ไหม จะมีหรือเปล่าครับที่ เอาเมนูใหม่ ๆ หรือว่าสูตรใหม่ ๆ มาเข้าร้านนะครับ มี-มี มี อะไรเพิ่มไหมตอนนี้?
อืม ค่ะ อ้อ มีแน่นอน <chuckles> นำเสนอเลยค่ะ มีแน่นอน คือด้วยความที่เราอยู่เหนือเนาะ แล้วน้ำเงี้ยวข้าวซอยเป็นจุดเด่น เราก็เลย อะ ลองพยายามลองทำสลัด อ่า เป็น เป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อ เพราะบ้านเราเนื้อมีแบบหลายสายพันธุ์มาก มีวัวหลายพันธุ์มากเลยค่ะ แล้วก็เลือกส่วนได้ด้วย
อา สลัด อา ครับ ถ้าเป็น เป็น เป็น เป็นวัวไทยเหรอครับ?

ก็มีค่ะ อะ แต่ว่าถ้าพวกสมุนไพรไม่ค่อยมี อันนี้มัน มันดู คือคุณ ด้วยความที่คุณแม่เขาก็รู้จักกับญาติ ๆ แล้วเขาก็ทำอยู่ พอเขาต้องส่งให้เราเยอะ แล้วเราก็ไม่ได้ให้ส่งอย่างเราอย่างเดียว คือมันจะมีร้านอาหารเหนือแบบหลายเขตเนาะ ที่ ที่เรารู้มาอะค่ะ เราก็เสนอว่า เรามีวัตถุดิบแบบเนี้ยค่ะ เราส่งได้ เส้นข้าวซอย อย่างเงี้ย เราส่งได้นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมาจากเหนือเลย แล้วก็พวกเครื่องปรุง อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ที่มาจากพื้นเพเลย แล้วก็มี บอกว่ามีดีลด้วย แต่ว่าสิ่งที่แบบเราเอามาเสริม ก็คือแบบพวกเบเกอรี เราอยากจะทำให้ร้านข้าวซอยของเราแบบว่า เป็นพิวชัน ที่แบบมีเบเกอรี ด้วย
อือฮึ ครับ อือฮึ อ๋อ โอ้ เป็น ข้าวซอยที่ อ้อ อา แล้วอย่างงี้ก็คือมีเป็นพวก อ่า ชา กาแฟ อะไรด้วยไหมครับเนี่ยอย่างงี้?
ใช่ค่ะ เพราะว่า เราชอบทำขนม อย่างเงี้ย ไม่ ๆ ค่ะ เอาเป็นพวกแบบเบเกอรีก่อน ตอนแรกเนาะ เพราะว่าน้องเขาเฝ้าร้านคนเดียว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีผู้ช่วยที่จ้างมาคนเดียว มันก็จะหนักไป เราก็เลยแบบว่าเป็นเบเกอรีแบบโซนเล็ก ๆ อย่างเช่น คุกกี้ อะไรอย่างเงี้ย ที่แบบเป็นแห้ง ๆ อะค่ะ ที่น้องสามารถไม่ต้องทำอะไรเยอะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ อ๋อ อาจจะเยอะเกินใช่ไหม? แฮต อ้อ <chuckles> อ๋อ ก็แบบ เหมือนที่แบบอบมาง่าย ๆ ใช่ไหม? แล้วก็ขายได้เลย อา แบบติดไม้ติดมือกลับบ้าน แอะ อา
อืม ใช่ ใช่ค่ะ เราก็เลยนำพวกธัญพืช ใช่ค่ะ คือที่คุณถามเนาะว่า ว่า มันมีแบบความผิดพลาดอะไรไหม? ที่แบบว่า การส่งมางี้ใช่ไหม? ก็คืออย่างธัญพืช อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น Macadamia แล้วก็พวกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เราจะเอามาใส่ในคุกกี้ของเรา แล้วก็อามอนด์ อย่างเงี้ยค่ะ คืออย่างที่เราเจอปัญหาเลยคือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ที่เราเจอบ่อย คือปกติเราจะต้องคัดเกรดด้วยว่า เกรดเนี้ยใส่เบเกอรี อีกเกรดหนึ่งเราเอาเป็น ฮาลูกค้าเขามาถามเนาะ รีเควสต์เองว่าอยากกินมะม่วงโหมพานต์ หิมพานต์แบบอบแห้ง อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยต้องมีแบ่งเป็นเกรด เกรดเอเต็มเมล็ด เกรดบีครึ่งซีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ใช่ครับ ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ มีแบ่งเกรดด้วย ครับ เออ ก็ดูแล้ว
อืม มันก็เลย เนี่ยแบบว่าแบบเขาก็ปนเกรดมา
เออ ดูแล้วขั้นตอนก็เยอะพอสมควรนะครับ ในการเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ย แล้วตัวของเราเองอะครับ ได้มีโอกาสไปช่วยน้องตรงไหนบ้างครับ?
อืม ใช่ ๆ ค่ะ

อ๋อ แล้ว อันเนี้ย มี ค ได้ฟีดแบ็กมั่งหรือยังครับ? หรือว่าเพิ่งกินเองในบ้านอยู่ ได้ลองให้คนนอกทานหรือยัง?
อ๋อ อันนี้ ที่ทานเยอะมาก คือแบบว่าเรารู้จักกับอาจารย์เนาะ เราคือ โรงเรียน โรงเรียนที่ในตอนมัธยม แล้วก็ไปให้อาจารย์เนาะ ชิม แล้วก็ให้คุณแม่ คุณพ่อเขาไม่ค่อยถนัดขนมปังเท่าไร อะ ไม่เป็นไร เขากินแต่เนื้อกับข้าวซอย ไรเงี้ย เขาก็เอาขนมปังวาง ๆ ไว้ อืม ใช่ ซึ่งขนมปังเราก็ทำเองด้วยนะ เราแบบว่ามีธัญพืช แบบว่าเราซื้อเม็ดเจียมา อะไรเงี้ย เราใส่แบบว่า ฟ เราใส่แบบแฟลกซ์ด้วยที่แบบว่า แบบปั่นน่ะ อบแห้งอย่างเงี้ย
อือฮึ อา <chuckles> อ๋อ อ๋อ กินแต่เนื้อด้วย ใช่ไหมครับ? ไม่เอาขนมปัง <chuckles> อือฮึ อ๋อ อา นี่ทำยันขนมปังเองเลยเหรอครับ?
เออ เราพยายามทำขนมปัง ใช่ ใช่ค่ะ เรามีเครื่องตีแป้งทำขนม ปัง
ช้อนทำเองไหมครับ อันนี้? พวกช้อน พวกมีด ช้อน มีด ทำเองไหมครับ อันนี้? <chuckles> เหมือ เหมือนจะทำเองหมดร้านแล้ว <chuckles>
อะไรนะคะ? <chuckles> ถ้าทำได้ ก็จะทำนะคะเนี่ย <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ เราจะทำเองหมดแล้วเนี่ย ทำได้ก็ทำ แต่ว่า โอ้โฮ ที่ ที่เหนือมัน ฮ เราทำมีดไม่ได้หรอก เพราะว่าที่เนี่ยเขาเป็นแหล่งตีเครื่องเงิน ตีมีดเอง ตีพร้าเองด้วย มัน โอ้โฮ ล้ำ อันนั้นจะล้ำเกินไปเนาะ เราเป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ เนาะ ต้องตั้ง ตีมีด ตีค้อนเองอยู่ในโรงงาน ไรเงี้ย
อืม อะฮะ <chuckles> บอกว่า ว่าอาจจะได้เป็น เชน ธุรกิจใหม่ก็ได้นะครับอย่างงั้น อาจจะขยายใหญ่โต เลย <chuckles>
<chuckles> โอ้โฮ ครบวงจอเลยนะคะ ร้านข้าวซอยของเรา
อือฮึ โอ้โฮ จากร้านข้าวซอยอะนะ โอ้ แล้วอย่างงี้นี่แสดงว่า พอจะมีที่ที่จะทำเบอร์เกอร์ ใช่ไหมครับ? สำหรับร้านตอนนี้ ถ้าเกิดว่าได้ลงไปกรุงเทพฯ แล้วเนี่ย อะ
ใช่ค่ะ ค่ะ มี ค่ะ มันมีหน้าร้านอยู่ คือร้านตรงนั้นน่ะ เราไม่ เรา เราเป็น แบบไม่ได้เช่าด้วย มันเป็นหน้าบ้านเรา แล้วเราก็ทำเป็นคาเฟเล็ก ๆ อยู่ ใช่ค่ะ เป็นหน้าบ้านของเราที่กรุงเทพฯ แล้วเราก็ทำคาเฟเล็ก ๆ อยู่ สึ ซึ่งเราคิดว่า ถ้าทำเบอร์เกอร์ เราจะทำหน้าร้านไปเลย เราชอบให้กลิ่นมันแบบว่าหอมไปทั้งหมู่บ้านเลย ไรเงี้ย ใช่ค่ะ
อ๋อ เป็นหน้าบ้าน อา ๆ ๆ อ๋อ ให้ไปดูคนเนาะ <chuckles> ก็ดีครับ น่าสนใจมาก ไงวันนี้ ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์ แล้วก็พูดคุยกันนะครับ